E altri 4 secondi di pausa. Allora, normalmente noi abbiamo allora tutto questo dura 16 secondi, quindi un nostro atto respiratorio completo dura 16 secondi. L se la matematica non è una opinione, noi possiamo fare massimo 4, un po' meno di 4, ehm, al minuto, giusto? Sedici per 4 64, quindi, ehm, s un po' meno di di 4. Noi, sai quante volte respiriamo al minuto normalmente?
Okay. Mh-mh. Giusto. Non ho idea.
7, 8, 10? Se andiamo in iperventilazione molte molte di più. Eh, se andiamo in iperventilazione però è un cane che si morde la coda perché se noi ansimiamo, respiriamo molto velocemente, il nostro ser sistema nervoso parasin il nostro cervello capisce: c'è un problema perché questo mi sta iperventilando. Per cui sì.
Okay. È un problema, esatto, perché con cioè il fiatone che ti viene anche correndo diciamo.
Sì. Sì, sì, sì. Sì però quello, ehm, il cervello fortunatamente riesce a capire che è indotto da un fattore esterno volontario, mentre u un un'ansia che ti dà iper ventilazione, il tuo cervello sa benissimo che è un qualcosa di di che è un pericolo, non è un mhmm, anche se magari sul tapis roulant arrivi a 140 battiti al minuto, e con un attacco d'ansia arrivi a 120, sono più pericolosi quei 120 per il nostro cervello e soprattutto sa interpretare che derivano da una situazione di pericolo, di pericolo percepito anche perché poi il pericolo è un'altra cosa soggettiva.
Mh-mh. Mh-mh, <smacks lips> assolutissimamente. Mh. Ma quinti vedendo, mhmm, scusa se ti interrompo vedendo comunque la tua esperienza appunto nel nel campo delle neuroscienze, ehm, ci sono differenze tra entrare in flow quando fai qualcosa di creativo, quindi scrivere, dipingere, suonare rispetto a un compito analitico? Ehm, dove magari devi programmare, piuttosto che risolvere problemi? E come si cambia approccio?
Sì, sì, scusami. Mh-mh. Questa questa questa è è una domanda da $1.000.000.000. Allora, ehm, in realtà nel momento in cui hai un grandissimo focus anche, mhmm, il flow, c'è anche nell'attività fisica, okay? Quindi anche se stai facendo un stai compiendo un gesto atletico, ehm, soprattutto sulla lunga durata, cioè, non so se ti è mai capitato di fare sport di lunga durata tipo una mezza maratona o un qualcosa del genere. Quando fai una sì?
Ah, okay. Mh, okay. Mh-mh. Beh, mi alleno sì de delle arti marziali, quindi